Mmh et ce serait quoi du coup tes, heu, tes critères un peu non négociables quand tu, heu quand tu viens du coup à à acheter de nouvelles pièces? Heu, est-ce que tu vas te concentrer sur la coupe, heu, la matière, le prix comme tu disais ou, heu, ou une marque particulière? Est-ce qu'il y des marques particulières que tu affectionnes particulièrement? Parce que tu sais que, bah, ça tient dans le temps et que, bah, peut-être, heu, il y a un investissement aussi un petit peu écologique derrière, que, heu, c'est pas, heu, c'est pas de la fast fashion ou ou quoi?
Mmh mh. Ouais. Alors c'est vrai que fast fashion, heu, j'ai jamais été très attirée par ça. Heu, donc heu, je suis pas, tu vois, quelqu'un qui va commander un t-shirt à à 3 € à l'autre bout du monde donc ça, heu, voilà, c'est c'est ça me parle pas. Hem, je suis pas forcément fidèle à une marque, heu, en particulier. Heu, par contre je sais qu'il y a des marques qui ont des coupes qui me correspondent. Donc heu, quand je vais aller chercher un jean, je je sais vers quelle marque me tourner par exemple, hem, voilà donc ç ça oui, heu, heu et ben, il y a une marque, heu, q française qui s'appelle, Le Temps des Cerises
Mmh mh. OK. Ouais. Et tu vas où du coup? OK.
heu et franchement leurs jeans me vont très bien enfin vont bien à ma morphologie donc heu, je tu vois, je vais pas forcément chercher ailleurs. En plus, je sais que bah ça tient dans le temps donc heu, voilà. Heu, après bon, si j'avais plus de budget, c'est vrai qu'il y a des marques que j'irais voir parce que, bah, c'est des très belles pièces ouais, ouais, ouais et c'est de la conception française et c'est des matériaux de fou furieux. Donc franchement, j'adorerais! Mais bon, je peux pas me le permettre donc, heu, je ne fais que lécher les vitrines quand je vais à Paris. <laughs> Mais, heu, mais ouais, franchement j'a j'adorerais pouvoir avoir quelques pièces, heu, de c de ces, heu, ce genre de marque, ouais clairement.
Ouais, ouais. Mmh. Qui font un peu rêver quoi. <laughs> Ouais. Ouais. Ouais bien sûr, bien sûr. <laughs> Mmh. Quand tu dis ce genre de marque du coup, est-ce que tu peux en en citer quelques-unes qui sont
Ouais bah je je suis très, très fan d'Hermès, par exemple.
D'accord, OK.
Ouais. Je j'adore leur coupe, j'adore les couleurs, j'adore les matières enfin, je trouve que c'est très beau, puis il y a toujours un petit côté, tu sais, chic, mais à la fois un peu, heu j'allais dire cavalier chic, quoi. Tu vois? Un peu gentleman farmer <chuckles> que je trouve, heu, que je trouve vraiment hyper élégant et franchement j'adorerais, par exemple, avoir un pull en laine ou une cape en laine du chez eux quoi. Franchement waouh! C'est le rêve ultime. Mais bon, il va falloir que je gagne au loto! <laughs> Je vais jouer au loto.
Mmh. Classique. Mmh. Je vois. <laughs> Ouais. D'accord. Bah je te je te le souhaite un jour. <chuckles> Je te souhaite un jour dans ta vie. Si tu peux te l'offrir, ce serait top et heu, est-ce que tu aurais par exemple heu
<laughs> Ouais, ouais.